Tja. Ja, also da, ähm, dafür das musst du also es ist auch 'n ganz normales Gefühl, will ich dir nur sagen. Also, es da musst du dich auch nicht schämen oder so. Ich denke, jeder hat, ne, irgendwo das Gefühl, dass er Anerkennung braucht oder sucht. Falls es das ist, was du gerade sagen wolltest. Ähm, ja, also ich ich glaube vielleicht also, we wenn wenn's wirklich hart auf hart kommt, wenn du da wirklich 'n wenn du da wirklich sehr sehr 'n großes Problem damit hast, hast du schon mal vielleicht ü überlegt, da dir professionelle Hilfe zu suchen oder vielleicht einfach mal mit 'nem Freund darüber zu reden oder
Oder ist falsch Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
ja, einfach mal, ja, das Gespräch zu suchen?
Hm, noch nicht, hm. Ist mir eigentlich noch nicht so durch den Kopf gegangen, aber wenn du das jetzt gerade so sagst, werde ich da werde ich mir mal überlegen, ob das vielleicht tatsächlich Sinn macht, äh da auch mal mit 'n guten Freund oder so drüber zu reden. Hm, ins Gespräch suchen.
Ja, also ich ich will da keinen Druck machen, ne, also versteh mich jetzt nicht falsch. Äh, ich mein nur, weil, das hört sich jetzt nach'm eher grundlegenden Problem an, also dass es vielleicht eher also, dass dieser Umgang mit dem Rucksch Rückschlag jetzt beim Billard vielleicht eher so 'nen Symptom ist von 'nem unterschwelligen Problem, das du das du vielleicht darunter länger mit dir rumschlägst und dass du vielleicht auch in anderen Bereichen ein bisschen zum Vorschein kommt, und dass du da vielleicht einfach, ja
Ja. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Ja, ja, also dass ich mich nicht so genau, du sagst es, ja, richtig.
Ja, dass du da vielleicht einfach ansetzt, ähm, und ja, ich ich wie gesagt
Ja. Mhm. Ja, die kennen mich ja dann auch, ne, das ist ja das Gute.
Ja, ja, also ich ich glaube, da musst du dich auch nicht wie gesagt, also da musst du dich auf jeden Fall auch nicht schämen für solche, um sol um so 'n Gespräch zu suchen. Also, das ist wirklich, ja, also ein ein Bedürfnis, das jedermann hat. Äh, j jeder hat ja auch 'ne andere Kindheit gehabt, jeder hat 'n anderes Leben gehabt, und ich glaube, wenn man ich glaube, wenn man so was teilt, dann kann also kann ja auch kann ja auch passieren, dass dann vielleicht jemand sagt „Ui, also damit hab ich auch Erfahrungen gemacht” oder „Hey, also, ich habe auch da mein Problem”, und dann k kann da vielleicht sogar 'ne ja, vielleicht sogar 'ne 'ne tiefere Freundschaft entstehen. Also, da m das muss ja gar nicht so, ja, also auf professioneller Ebene am Ende dann passieren. Das kann ja ganz ja, auch im freundschaftlichen Verhältnis passieren.
Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.